Ehm, è un equilibrio abbastanza precario, mhmm, nel senso che <exhales> eh, nel senso che, purtroppo, l lavoriamo troppo, ecco, quindi <chuckles> non sempre riusciamo in qualche modo a mhmm, <tsk> ehm, come dire, mhmm, ehm, non riusciamo a prendere a quel tempo, ecco, giusto. Perché poi si parla tanto, no, di equilibrio, ma equilibrio in che senso? Cioè come qualità della vita o come quantità della vita privata? Perché, ecco, questo è anche un fattore importante. Purtroppo ecco
Mh, in che senso? Mh. Trovare un compromesso. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Beh, il punto è proprio questo, no, mhmm, cercare di capire come riesci a mhmm, a giostrare le 2 cose, nel senso che, ehm, se volevo capire, appunto, se riesci comunque a dare spazio, mhmm, per coltivare le tue passioni, ecco, per dedicarti ai tuoi hobby, nonostante, chiaramente, la mole di lavoro a cui siamo sottoposti ogni giorno un po'
Sì. Ma ehm Diciamo ho la fortuna comunque di non fare un lavoro troppo pesante. Ehm, lavoro comunque circa 6 ore e 30 quindi questo mi dà l'opportunità comunque di, ehm, avere dello spazio, del tempo libero, mhmm, durante la mia giornata. Ecco, io cerco di di separare comunque i momenti, nel senso che ehm
Mh-mh. Ah, ottimo.
ehm come dire, una volta che timbro l'uscita, ecco, penso solo ed esclusivamente alla mia vita, non mi faccio ecco, come dire, g mhmm, mhmm, cerco cerco di non farlo, poi, diciamo, ehm, dipende dalle giornate. Però, ecco, sicuramente, mhmm, provare, in qualche modo, a a dedicarsi comunque a delle passioni, degli hobby o, ad d'esempio l'attività fisica, ecco. L'attività fisica ti permette, secondo me, anche molto di staccare proprio mentalmente, fisicamente, ecco, da mhmm
Certo, diciamo che non ti trascini dietro tutto il lavoro. Mh-mh. Eh, comprensibile. Eh, beh, certo. Ha perfettamente senso il tuo ragionamento. Ehm, comunque potersi dedicare anche a ciò che piace, anche semplicemente per dare sfogo alle proprie emozioni è importante. Ehm, ma dimmi un po': partiamo un po' dalla routine, ecco, nello specifico ti volevo chiedere come inizia, ehm, la tua giornata tipo, ecco. Quali sono le prime cose che fai?
dal lavoro, ecco. Sì, assolutamente.